Ja, und ich hatte dann auch nicht das Gefühl irgendwie, dieses Leichtig dieses Leichtigkeitsgefühl, da das ich halt jetzt habe, wenn ich dann wirklich nur rausgehe, wenn ich Lust und Laune habe und dann das mir Spaß macht. Das hatte ich dann auch nicht mehr. Und da das hat mir dann schon zu denken gegeben, zu sagen: „Hey, achte mal mehr 'n bisschen auch auf
Mhm. Ja.
die Psyche so," ne? Das spielt ja alles beide so zusammen. Ja, aber für mich hat es halt dieses Körperliche dazu geführt, dass meine Psyche in Ordnung gebracht wurde, so gesehen. Also, so bisschen runterkommen von dem ganzen Stress. Und das war halt einfach dann nicht mehr gegeben.
Mhm. Ah, ja klar. Ja, dann ist es ja wirklich gut, dass du das dann noch feststellen konntest und dann, äh ja, auch die Notbremse ziehen konntest und, ähm, in dem Sinne 'n Gang zurückschalten konntest und dann, ja, eigentlich dein Tool auch wieder zurück hattest, das dir eben hilft, da diesen Stress abzubauen, ne? Mhm.
Mhm. Mhm. Ja, grad Entspannung halt, ne? Ja, das konnte ich ja dann gar nicht mehr Entspannung nennen. Und soll ja dazu sa also ein Hobby soll ja eigentlich zur gewissen Entspannung führen, in meinen Augen.
Ja. Ja. Mhm. Auf jeden Fall.
Gibt bestimmt a andere Ansichten. <laughs> Aber ich vertrete diese Ansicht. Ja, doch, eh, ja. Ich auch. Ja. Ja.
Mhm. Ja, schön. Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du so viel, äh, dazu geteilt hast, wie dein Hobby dir hilft, Stress abzubauen und ja, viele tolle Joggingrunden wünsche ich dir noch.
Mhm. Ja, danke für das nette Gespräch.

Okay, ja, das klingt auf jeden Fall sehr gesund. Ähm, wie ist das denn, wenn du jetzt zum Beispiel wirklich so 'n richtig stressigen Tag hattest und dann laufen gehst? Hörst du dann auch Musik? Also vielleicht 'ne Musik, die dann auch, ja, vielleicht noch mal extra aufpushend ist, wo du noch mal so alles richtig rauslassen kannst, wenn du so richtig schnell rennst oder, ja, nutzt du Musik auch da für dich?
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, tatsächlich ist es nicht so, dass ich dann, ähm, Musik fürs Joggen nehme, also mit unterwegs. Äh, das ist mir erst mal äh, brauche ich da nichts Globiges an mir oder so oder irgendwelche Kopfhörer im im Ohr. Also, ich genieße dann schon eher die Natur und die freien quasi Geräusche, die Waldgeräusche, die Vögel zwitschern und solche Dinge. Und und wenn wenn der Wind so, äh, durch die Blätter geht, so, das gefällt mir schon mehr. <laughs> Ich brauche da keine Musik. Also ich kann da besser abschalten, wenn ich dann nur d rein das Waldgeräusch, dieses, äh, Waldrauschen vor mir hab. Aber, meist, äh, ist dann so, dass ich davor, äh, schon 'n bisschen Musik höre und mich da so 'n bisschen selbst pushe und das mich so biss also so motiviert, dann noch 'n bisschen, ja, ja, motiviert einfach so 'ne kleine Motivation vorm Joggen halt ist. Aber während 'm Joggen, hm, hab ich keine Musik oder so.
Mhm. Ah. Mhm. Mhm. Mhm. Ah ja, interessant, also du nutzt Musik dann eher, um so ja, vielleicht auch den kleinen Schweinehund, den man manchmal noch so hat, noch mal so zu überwinden, dass du gut drauf kommst, wenn du dann vielleicht schon zu Hause die Musik, ne, dass man dann auch wirklich, äh, rausgeht. Ja, okay, ja cool.
<giggles> Ja. Ja, genau. <laughs> Mhm. Das brauch ich dann so 'n bisschen vorher noch. Mhm. Aber die ganze Zeit eigentlich nicht, ne. Also so während dem Joggen genieß ich dann doch diese, äh, Stille <giggles> vielleicht auch so zu sagen. Hm, und das Rauschen im Wald, also die Natur, dann das genieß ich dann schon sehr. Mhm.
Ja genau, also das ist ja eigentlich auch 'n interessanter Aspekt, ne? Weil ja, es ist ja auch jetzt nachgewiesen, dass zum Beispiel dieses Waldbaden ja wirklich auch entspannt. Man hat so diese diese ja man hat, wie du das auch schon gesagt hast, das Blätterrauschen. Man hat unterschiedliche Bilder ja auch und so anstatt wenn man jetzt vielleicht, ähm, auf Asphalt joggt oder auch im Fitnessstudio. Würdest du dann schon sagen, gerade dieser diese Verbindung zwischen Laufen und der Natur ist schon etwas, was du auch wirklich brauchst, wenn's auch darum geht, eben Stress abzubauen?
Mhm. Mhm.